Şimdi, arkadaşlarımda şöyle bir şey itiraf edeceğim. Arkadaşlarımdan beklemiyorum yani, ama mesela aileden bekliyorum. Şimdi, ben eğitim m kariyeri olan bir insanım ve çok şey biliyorum bununla ilgili. Çünkü 30 yıla yakın bu işi yaptım. Mesela, arkadaşlarım çocuklarının Evet, evet, eğitim sektöründe çalıştım. Arkadaşlarımın çocuklarının eğitimleriyle ilgili, her şeyi bana sorabilirler. Fikirlerime değer verirler, güvenirler falan. Ama mesela, benim en yakınım, işte görümcem, çocuğunun eğitimiyle ilgili bana sormaz. Abim sormaz. Hani, yakın çevre akrabalar sormaz, eee, ama böyle, eee, hiç tanımadığım insanlar, hatta farklı ülkelerden insanlar bana ulaşıp "Ya burada deneyimli bir eğitimci varmış, onun bir görüşünü alalım." derler mesela, böyle tuhaf bir şey var hani. Eee, ar
Evet. Imm, eğitim sektöründe çalıştın tamam. Tamam. Hı hı. A, ilginç. He he. Tamam. Bunu neye bağlıyorsun?
Bunu neye bağlıyorum? Yani, çok yakınlıktan bence kaynaklı bir şey. Yani, tarafsız olmayacağımı düşünüyor olabilirler. Objektif olamayacağımı düşünüyor olabilirler. Bu da çok doğal, yani, eee, kendi yeğenini, eee, he kendi istediği noktada yönlendiriyor olabilir insan gerçekten. Tıpkı babamın bana yaptığı gibi, o noktada da, doğru haklı da buluyorum. Evet, evet, yani objektif olamayabilirim belki, öyle düşünüyorlardır. Ben olacağımdan eminim de, onlar öyle düşünüyor olabil olabil olabilir doğal.
Hımm. Olabilir. Hımm. Hı hı. Hımm. B bu düşünceye hak veriyorsun. Hımm. Anladım. Evet. <chuckles> Eee, anlıyorum. Evet, yani senin aslında ailenden, belki yakınlarından bu objektiflik açısından, eee, fikrinin sorulmaması yanı sıra, ama çevrenden, hatta belki de bazı insanların, senin ismini vererek, senin fikrini almak isteyen, hiç tanımadığın kişilerle de diyalog kurduğun da bir taraf var. Bu seni, eee, tat ne kadar tatmin ediyor? Yani bu, seni motive eden mi? Eee, işte, ba belki bazı konularda daha da bilgili olma konusunda, azmini arttıran mı? Ya da, sosyalleşme açısından gördüğün bir şey mi? O kısımda, duygularını nasıl ifade ediyorsun?
Hı hı. Evet. Tabii. Hımm. Hı hı. Hımm.